Ya, bugün, eee, seninle enteresan bir konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü, ııı, bende de belki son, ııı, 10-15 senedir yerleşen bir duygu hâline geldi. Eskiden mesela şey yapamazdım, özür dileyemezdim, zor gelirdi, doğ Yani yaptığımı doğru bildiğim için, eee, bir şekilde, eee, özür dilemek bana ağır bir şeymiş gibi gelirdi. Belki ailemde de hiç görmediğim için özür olayını. Yani, bir şey yapılırdı, kavga edilirdi ve ben kimsenin kimseden özür dilediğini görmedim. Fakat evlendikten sonra çok enteresan bir şekilde, eee, ya, eşimle her kavga ettiğimizde ya da ne bileyim her tartışma olduğunda ya da o yanlış bir şey yaptığında hatta yanlış bir şey yapmasa bile mesela çok ani bir reaksiyon verdiğinde benden özür dilemeye başladı ve bende çok enteresan bir şey, eee, oluşmaya başladı. Ben de yavaş yavaş özür dilemeye başladım ve bu bende aslında çok acayip bir duygu oluşturdu. Eee, fakat şimdi aynı şeyi başkalarından da istiyorum. Yani, y "Ben yapabildiğime göre" diyorum, "herkes de bana aynı şekilde, eee, özür şey yapabilir." yani sonuçta. Ve son dönemde, eee, yani aile büyüklerinden biriyle çok ciddi bir çatışmamız oldu bundan, işte, eee, 2-3 sene önce. Eee, ve yani çok ağır laflar edildi. İşte, çocuklarımla ilgili bazı laflar edildi falan ve ben onu bir türlü kaldıramadım ve gerçekten konuşmamayı tercih ettim. Hâlâ da bir özür bekliyorum ama, yani, bu özür bir türlü gelmiyor. Iıı, ben de ne yapacağımı bilmiyorum bu konuyla ilgili. Birazcık böyle içimi rahatlatmak istedim biliyor musun yani seninle konuşarak? Hani, böyle, belki de herkesten özür bilme iii, dilemek, hani istemek de birazcık saçma da olabilir ama ne dersin ya? Sen özür dilemeye nasıl bakıyorsun?
He he. Hımm. He he. Hıı. Tabii. Evet. Tabii. Ya, öncelikle, eee, seni anlıyorum. Özür dilemek, eee, güzel bir şey aslında ve özür beklemek de gayet normal. Eee, çünkü önemli olan, eee, büyüklük değil, önemli olan, eee, bir sorunun, sıkıntının en kısa sürede çözülmesidir. Eee, ettiğin, eee, kavga için de gerçekten üzgünüm, keşke bu kadar büyük bir kavga edilmeseydi ama ne yazık ki yaşanmış, bitmiş artık. Eee, ve hâlâ da özür beklemen gayet doğal seni anlıyorum. Eee, ben bu, ııı, özür olayına özellikle sendeki öze ö özür durumunu, eee, bir, eee, analiz etmek istiyorum ve bunun için birkaç soru soracağım sana. Bu özür dileme olayı öncesinde sende dediğin gibi, eee, çok fazla yoktu ama eşinle birlikte, eee, bu olay sana yüklenmeye başladı ve artık sen de özür, eee, diliyorsun ve özür bekliyorsun. Bu olaydan şu anda eee, yani, hoşuna gidiyor mu yoks yoksa eski sen daha mı iyiydi?
Evet. I hı. Hıı. Tamam. Ya, aslında mesela durumdan duruma göre de değişiyor. Ben şu anda çok memnunum özür dileyebiliyor olmaktan yani gerekiyorsa çocuklarımdan da özür diliyorum ya da, hani, olması gereken bir şeyde eğer hatalı olduğumu kavrıyorsam özür diliyorum ama mesela karşı tarafta bana gerçekten çok haksız davranan bir insan olup da özür dilemediği zaman da, ııı, gerçekten zıvanadan çıkıyorum. Yani, mesela, bunu ben yapabildiysem, işte, o yani ki benim gibi özür dilemeyen bir insan, hayatında özür dilemeyi hakikaten ailesinden görmemiş bir insan bunu yapabiliyorsa herkes bence yapabilmeli ama burada başka bir şey var galiba. Herkes kendini çok haklı hissediyor. Yani yaptığı her şeyde kötü bile davransa, işte, saygısızlık bile yapsa ya da ne bileyim ben, yani, hani, çok büyük haksızlık bile yapsa kendisini haklı görüyormuş gibi geliyor. Bunda işte mesela empati olayının olmamasına da sinirleniyorum. Yani, ya, bir dön bir bak bakalım belki gerçekten sen hata yapıyorsun, yani, ve, o bunun da, hani, karşılığında karşı tarafı kırmak yerine belki sadece küçük bir özür dilemekle halledebileceğin bir şeyi aslında upuzun bir olaya çeviriyorsun ve 3 senedir mesela konuşmuyoruz ve bu bana aslında acı veriyor bir anlamda da, yani.
Evet. Tabii. Yani. Doğru. Yani, eee, ya, öncelikle tabii ki bu ko birazcık, eee, karakter özelliklerine göre değişken bir durum çünkü, eee, gerçekten bazı insanlar, eee, çok fazla özür dilemeyi sevmiyorlar ve o özrü, ııı, birazcık böyle, eee, altta kalma gibi hissediyorlar ve, eee, birçok insan altta kalmak istemiyor aslında. Eee, sendeki durum da biraz ona benziyor. Yö yani kavga ettiğin aile büyüğün belki, eee, aile büyüğü olduğu için de altta kalmak istemiyordur, belki karakter özelliği itibariyle de, eee, çok fazla, eee, ne yazık ki, eee, şey yapmak istemiyor özür dilemek istemiyordur. Eee, senin bu duruma üzülmen gayet normal, aslında, hani, sen aranızın çok fazla kötü olmasını istemiyorsun ama kendini haklı olarak gördüğün için büyük ihtimalle, eee, bir özür bekliyorsun. Eee, bunu hiç, eee, ailenin diğer büyükleriyle veya aranızdaki ortak akrabalarınızla konuştun mu? Nasıl tepkiler aldın?
Hı hı. Hımm. Doğru. Hımm. Evet. Yani, aslında çok enteresan bir şekilde ilk başta, eee, onlar serzenişte bulunup yani, eee, büyüğüm o aile büyüğüm serzenişte bulunup başka insanlara bu olayı anlatıp, eee, benim ondan özür dilemem gerektiğini söylemiş. Ben tabii, bu bunu duyunca, hani, küplere bindim, öyle diyeyim sana. Çünkü yani hatalı olan, eee, yani o ö herkesin ortasında, eee, beni eleştirdi çünkü. Beni ve çocuklarımı eleştirdi ve çok insan vardı etrafta yani, böyle, bir topluluğun içerisinde, hani, çarmıha geriliyormuş falan gibi hissettim. Yani bunu kendi aramızda konuşuyor olsak ve bire bir hallediyor olsak belki zaten bu kadar büyük bir olay hâline gelmeyecekti. Bence yaptığı en büyük hata bunu herkesin ortasında konuşmak oldu. Eee, ve bunu da anlatmaya çalıştım ama, eee, anlamadılar. Eee, başka büyüklere de, işte, tabii, birkaç kişi girip aslında aramızı düzeltmek istedi ama ben, eee, özür beklediğimi çok net bir şekilde söyledim. Belki tamam ay hani, ondan daha küçüğüm, işte, belki de eski nesilde böyle bir şey var aslında, bir şeyi Doğru söylüyorsun yani aile büyüğü olduğu için belki kendini altta görüyor, eee, eğer böyle bir şey yaparsa ya da ne bileyim ben otoritesini kaybedecek gibi de görüyor olabilir. Eee, ama, işte, yani, bir yandan da bakıyorsun, ya, sen büyüksün, yani, hani, büyüklüğün de bir önemi var anlatabiliyor muyum? Büyüklük de bazen, işte, eee, özür dileyerek gelen bir büyüklük olmamalı mı? Yani, ne bileyim ben, böyle çok değişik geliyor bana yani.
Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Olabilir. Evet. Ya, tabii ki bu özrün aslında büyüklük küçüklükle pek bir alakası, yaşıyla bir alakası olmamakla birlikte Eee, çünkü, eee, bir insan hatalıysa ve hatasını kabul ediyorsa özür dilemeyi, eee, bilebilir. Çünkü, yani, eee, hatalı ve, eee, olayın, eee, daha uzamasını da tabii ki istemiyorsa özür dilenebilir böyle bir durumda. Eee, peki mesela bu aile büyüğün, eee, farz et ki özür dilemeyi kabul etti. Sana mesajla mı, telefonla mı veya yüz yüze denk geldiğinizde mi özür dilemesini istersin? Yoksa, hani, senin için çok da önemli değil, özür olsun yeter mi?
Değil mi? Hı hı. Yani aslında herhâlde özür olsa yeter biliyor musun? Yani, hani, gelip de ayaklarıma kapansın da özür dilesin falan tarzında bir beklentim yok. Çünkü hakikaten aile büyüklerimizden biri. Yani, hani, tabii ki, eee, yani benim de onun yaşına hürmetim var ama. Yani insan gerçekten şeyi bekliyor, şeyi anlamasını bekliyor. Yani, eee, benim çocuklarım benim için çok değerli ve sonuçta, eee, benim birazcık da kırmızı çizgim. Yani sen benim çocuklarım hakkında bütün herkesin ortasında konuşamazsın, onları eleştiremezsin. Ya, o hak hiç kimseye ait değil, benden ve babasından başka. Dolayısıyla da, hani, eee, böyle bir şey yapmış olmasının arkasında hâlâ kendine ait bir haklılık payı görüyorsa, e, bence çok ciddi psikolojik sorunları var demektir, yani ve ben belki de bu olayda onu da hissettim. Yani tamam, eee, ama, yani, hani, sonuçta bir yerde de bir noktada da benim annelik duygumu anlayıp, ııı, çocuklarımı koruma hissiyatımı anlayıp bir bir şekilde, böyle, geri bir adım atılmalı, diye düşünüyorum ama o adım asla gelmiyor. Yani, böyle, sanki burun, burnu yere düşse, e, yerden almayacak yani o vaziyette.
He he. Tabii. Evet. Doğru. Evet. Haklıs Hı hı. Doğru, doğru, doğru. Yani, eee, kesinlikle, eee, çocukların konusunda haklısın. Eee, belki evet, bu olay birebir e, çözülse, eee, birkaç gün hatırlanacak ve ondan sonra unutulacak bir olay bile olabilir. Ama, eee, toplu bir ortamda, eee, sana ve, eee, senin, eee, aile üyelerine, çocuklarına, eee, bir, ııı, laf söylenmesi tabii ki de, eee, senin için hoş değil. Gayet normal, gayet doğal. Bu, eee, üzücü bir durum ve seni anlıyorum ama, eee, ya, bazen ne yazık ki çok fazla elimizde olmayan sebeplerden dolayı durumu değiştiremiyoruz ve karşıyı da, eee, bir şeye zorlayamıyoruz. Iıı, tabii ki, yani özür dilese, eee, keşke, eee, her ne tür olursa olsun bu mesaj olur, telefon olur, eee, görüntülü konuşma olabilir. Yani, eee, böyle bir şeyle de özür dilense senin için, eee, mutlu edeceğine eminim. Eee, ama, eee, yani bu konu için tabii ki bir şeyler yapılması gerekiyor. Eğer karşı taraftan özür gelecekse, yani, eee, bir aile büyüğünün, eee, onun da hürmet gösterdiği bir büyüğün ona, "Ya, bu olayın, eee, hallolması gerekiyor." eee, deyip aslında bir ön ayak olunabilirse, eee, tabii ki belki daha kısa sürede çözülebilir bu olay. Sence böyle bir ön ayak olacak birisi var mı ailenizde?
Evet. Doğru. Hı hı. Tabii. Hıı. Evet. Aslında var. Yani mesela, eee, o o onlarla da şöyle bir şey oldu. Eee, geçen sefer, işte, Türkiye'ye gittiğimde Çünkü ben bir de başka bir ülkede yaşıyorum, yani zaten aslında bana ulaşılabilecek nokta büyük bir ihtimalle, hani, telefon olacak. Eee, ama yani eskiden mesela sürekli Yani hep yurt dışındaydım, hani sonuçta gittiğimde her zaman o büyüğümü mesela yemeğe götürürdüm, ziyaret ederdim, mutlaka ona giderdim falan. Yani 3 senedir gitmiyorum tabii. Eee, ve şey, eee, yani böyle hakikaten, eee, a anne yarısı gibi bildiğim bir insandı. Yani gerçekten çok değer verdiğim. Belki de o yüzden bana bu kadar dokunuyor açıkçası yani hakikaten üzülüyorum olayı düşündükçe. Ama ben elimden geleni yaptım. Mesela, aaa, bir aile büyüğünü daha bu işe soktum. Ya, şöyle soktum. Aslında onlar olayı öğrenmek istediler ve bana onun haklılığıyla geldiler. Ben de kendimi ifade ettim yani olayı baştan sona anlattığımda, eee, aslında öyle bir noktaya gelindi ki, "Ya, evet, sen haklıymışsın." dediler. Yani tamam, hani, bu ortada hakikaten onun bir hatası var ve sen elinden geleni yapmışsın aslında ortamı düzeltmek için ortamı, işte, yumuşatmak için, eee, ama karşı taraf sana herhangi bir adım atmamı Yani şey gibi oluyor aslında sen 2 adım atıyorsun, ııı, o 1 adımı bile atmıyor. Yani e, o zaman da diyorsun ki, "Ben niye adım atmaya devam edeyim?" Yani, ben de geri adım atarım o zaman. Yani sonuçta, hani, büyüğüm olman tamam, okay. Ben sana saygı gösteriyorum ama e, böyle bir noktada da, eee, birazcık şey olmalı, diye düşünüyorum. Yani, eee, belki çok tamam Ya ya bir özür gelse inat etmeyeceğim aslında. Bak, çok net, yani, hani bu konuda kesinlikle haklısın. Belki bir başka büyüğü daha sokmak olabilir, başka birini. Daha böyle pozitif ba bakacak, belki daha uzaktan bakacak biri olabilir. Aslında bak iyi bir fikir de olabilir bu yani. Bu işe yaramadı, belki başka bir büyük olabilir.
He he. Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Doğru. <chuckles> Yani. Evet. Evet. E, tabii ki. E, tabii ki. Yani eğer, eee, b birden fazla büyükle eğer olay daha derinlemesine Iıı, zorlamak demeyeyim de yani o kişiye aydınlatılırsa, eee, en azından senin de yani, "Annem gibi gördüğüm." dediğin kişi en azından biraz da, eee, farkına varabilir. Belki farkına varması gerekiyordur, belki o sana biraz, eee, triplidir. O sana biraz, eee, yani, e, mesafe koymak istemiştir, onu anlamadığın için bile olabilir. A, o yüzden e, buna dikkat edilirse büyüklerle iş çözülebileceğine inanıyorum.
Evet. Hımm. Doğru. Anladım. Ya, çok güzel oldu seninle konuşmak biliyor musun? Uzun zamandır, böyle, içimde şey gibi tutuyormuşum. Iıı, hazır, böyle patlamaya hazır bir bomba gibi, biraz, böyle, hani, eee, b se birazcık verince böyle dışarıya doğru, hafif bir rahatlamış gibi hissettim kendimi. Gerçekten çok teşekkür ederim, verdiğin güzel tavsiyeler için de.
He he. Süper. <chuckles> Rica ederim.
Görüşmek üzere.
O zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kal.